Se nota la ansiedad, ¿no? Como la la el estar apresurado de ahí en Ciudad de México.
¿Sabes qué pasa? Que al ser un una ciudad, eh, con más oportunidades laborales, eh, vienen de muchos estados, eh, no solamente el área metropolitana, sino ya se trasladan, por ejemplo, del estado de Hidalgo, de Tlaxcala a venir a trabajar. Pues todo el tiempo andan corriendo. Pero sí, por ejemplo, para un niño, extraviarse <giggles> es este, tienes que saber el o sea, cómo tomar los transportes públicos, y aun así fue una escena muy divertida ahora que lo recuerdo, pero en su momento, pues no, no lo fue. <chuckles>
Ujú. Okey. Okey, okey. Uy. Sí, uy. <gasps> Y y, n Yo recuerdo que manejar allá es un es algo de: "Dios ayúdame". Bueno, la primera vez para mí. Pero, bueno, <chuckles> yo imagino un niño en esas condiciones yo como que: "Okey". No, pues, yo porque estoy acostumbrado, eh, rancho, ¿sí? Rancho
<laughs> Okey, ¿qué de qué parte eres?
parte norte, parte desierto, parte sonora, parte por ahí.
Okey. Ah, muy bien, okey, ujú.
Okey, es desierto totalmente, es no ruido, es no frustrarse, es tanta tranquilidad. Escuchas u un grillo suena, lo escuchas como a 100 metros.
Ujú. <chuckles> Sí.
¿Sabes? Y y allá no, es como no puedo, es como demasiado ruido, me frustra, me frustraba.
Sí, de hecho, eso que comentas de manejar es como muy normal. Mm, por ejemplo, las personas yo ahorita voy a tomarme un curso de manejo porque, no es igual manejar en el es en algún estado de la república que manejar dentro de Ciudad de México, por la cantidad de carros, camiones y los distribuidores se toman de manera distinta. Entonces sí, pero retomando lo de revivir algún momento de de la niñez, pues, creo que sería ese, ¿sabes?, el momento en el que tuve muchos amigos y podíamos salir a jugar, sin preocuparse de que te pudieran robar.
Ujú. Sí, sí. Evidentemente. Evidentemente. Sí, los niños. Ajá.